Elle faisait pas attention, quoi. Elle est surtout qu'elle fasse ses besoin
Elle faisait pas attention, donc moi, je lui dis: «Madame madame», donc je l'appelle. Elle me dit: «Oui, qu'est-ce qu'il y a?» «Votre chien? il a fait ses besoins, faut ramasser.» elle fait: «Ah désolé, j'avais pas vu», et pour le coup, elle s'était heu, comment dire? Heu, elle avait des sacs en fait dans la poche pour le faire
Ouais, ouais.
tu vois? Donc elle allait pas laisser le truc comme ça, quoi. C'est vraiment qu'elle avait pas elle avait juste pas vu, donc heu, elle a pas fait attention.
Ouais, ouais, ouais elle avait pas fait attention oui Mais l'autre type là, il l'avait il l'avait mal pris et puis il avait pas de sac, il avait, heu
Oui, non, il avait pas de sac, forcément, de toute façon, il voulait juste, heu, il laissait faire son chien. Il allait se barrer, quoi.
Ouais, ouais bah, bien sûr, bah, il habitait juste à côté, hein, j'ai vu, mais bon ça m'étonnerait que pourquoi est-ce qu'il rentrerait son chien et qu'il ressorte après? C'est du n'importe quoi. On on on est censé ramasser aussitôt après, façon pas, heu, pas 1 heure après, hein.
Non. Oui, c'est ça. Ah non, non, on est censé ramasser une fois que le chien il a fait ses besoins, on est censé avoir les sacs. On ramasse dans le sac, et on met dans une poubelle qu'on trouve la plus proche.
Ah ouais. Ouais. J'aime j'aime même pas quand il est, heu, il les font uriner là au milieu du trottoir au lieu de le faire, heu
Non, il faut le faire au niveau des arbres, ou au niveau d'un endroit où il y a de la terre, quoi.
sur le bord. Voilà, ou alors, heu, au au rebord là où passent les égouts comme ça. Pas pour aller dans les égouts, mais heu
Oui, ou les égouts, oui, en effet.